Como assim?
É velho ou não é velho? Então, pronto, eles estão re reinventando isso também. E, então eles, eh, tem um negócio chamado foot girls erin, né, que é eh, como eu posso explicar? Eh, eu vai lá, eu vou falar de todas as épocas 2000, porque já tá ficando um pouquinho antigo, a pessoa já tá ficando com nostalgia, pelo menos na minha geração, né, que eu tô vivendo. Que é essa interaç <chuckles> interação com, eh, a internet com com a harmonia com a natureza, né, que é essa que a época dos dos 2000 tinha, e também foi a então, essa interação com a com a internet e com com a a natureza. Eh, o as épocas 2000, eh, eles tinham esse negócio de de toda vez que você comprava um celular novo, um computador novo, tinha esse negócio de natureza, né. Tinha um sempre uma cidade com eu não sei se você você já percebeu isso, tinha uma cidade com um campo verde, com água, com com bolha de sabão, com peixe. Já viu?
Por quê? Hã. Ok. <laughs> Hã! O quê? Hã, como que Hã. Ah, para. Hã. <laughs> As fotos, você tá dizendo? As fotos?
<laughs> Sim. Aham.
Ah, tipo Windows, que aí tem o
Isso, exatamente, tipo Windows, tipo celular mesmo, propaganda também, um monte de propaganda das épocas 2000 também tinha. Então, a minha geração pegou esse negócio agora, eles estão chamando de foot girls erin, e que o o português, eu não sei se tem uma tradu eu acho que não, é só um nome mesmo. Mas, eh, eles estão agora fazendo isso, né, agora o que saiu da da época 2000, eles estão estão repegando agora, pra pra ficar, então, tudo tec tudo tecnologia, tudo de moda, tudo de de <chuckles> de de coisa, dessas foto, eles estão estão recolocando agora. Então esse é um um dos tipos que eles estão reinventando. É. <laughs> <laughs>
Gente. Que loucura, gente. É uma coisa estética. Essa eu não conhecia, essa é nova pra mim. Tá vendo como eu tô É.
Uhum. Pron exatamente, é estética agora. <laughs> Eh, o que mais? Hum.
<laughs> Mas assim, você já f por exemplo, você fala que ano 2000 é é antigo, né, aí eu imagino que, se você falar década de 70, que foi há 50 anos atrás, você deve falar: "Caraca, é muito antiga, é uma coisa, tipo, ultrapassada". Você já rolou uma uma resistência, assim, de você
Hum. Uhum. Hã.
meio que não entender, mas aces aceitar as coisas antigas, tipo ou ou você entende que faz parte, assim, essa coisa de reinventar. Por que que você acha que que acontece também?
Hum. Aham.